Sì, sì, sì, sì, lui viaggiava spesso e andava anche 1 mese, e quindi è stato un po' così e mi sono documentata attraverso i conoscenti che avevo lì, attraverso qualcosina, sicuramente attraverso internet e poi la guida, la Lonely Planet, che era il nostro battaglio di cava ehm, g ca cava cavallo di battaglia, <chuckles> ehm, per viaggiatrici incallite, mh.
Okay. Okay. Mh-mh. Okay. Beh, certo. <chuckles> Okay, e sei andata da sola?
Sì, mh. Sono andata da sola con un inglese titubante. <chuckles> Ehm, che credevo di saper parlare, ma quando poi mi sono scontrata con l'accento, ehm, di lì e e anche tanti nordici, nord-europei, che parlavano perfettamente, mi sono detta: "Okay, c'è ancora molto da imparare." <chuckles>
Okay, beh. Ehm <sighs> Mh-mh. <chuckles>